Bị nghẹn lông hay cái gì á?
Bị nghẹn. Ủa, mà lúc đó có ai ở nhà hông? Có ai ở nhà để mà sơ cứu mấy đứa nó hông? Sao vậy? Ờ. Ờ, nhà thú y. Xa quá.
Có mình, nhưng mà, kiểu, từ từ nhà mình đi ra tới, a, cái thú y thì có đi có có có có có 5 phút à, nhưng mà, kiểu, chợ
À. Trời ơi, mà sao mà sao 5 phút mà bé nó cũng không qua khỏi hả? Th đất ơi! Ờ.
Hông, cái cái lúc mình chở đi á, ưm, bé nó bị mất trên đường, kiểu, mình cũng hông ngờ là hông ngờ tới cái chuyện đấy á, nên
Trời ơi! <tsk> Trời ơi, bé mà bé mấy tuổi bé mấy tuổi, hay mới mấy tháng?
À, à, bé 3 tuổi, nhưng mà bé bé bé béo lắm.
Ơi trời ơi. Ơi. Trời ơi! Trời. Thiệt <chuckles> Thiệt á, chắc nó béo quá cho nên nó không qua khỏi đó. <chuckles> Trời ơi, nghe nghe vừa thấy tội, thấy thương luôn á trời, nuôi sao mà để cho nó béo vậy? Mèo kiểng, đúng hông?
<chuckles> Ờ, mèo Anh lông dài, và lồng
Mèo kiểng, phải hông? Thì đó, ôi giời ơi, là một đứa là bị mất do bị mắc nghẹn, bạn cho nó ăn cái gì mà mắc nghẹn vậy? Hay nó nó ăn nhiều quá. Trời ơi! <tsk> Nó ăn ăn ờ, nó giành ăn hả? Nó có giành ăn với đứa còn lại hông?
Ờ, mình hừm, thì mình cũng cho ăn patê với hạt bình thường thôi, nhưng mà hông hông không biết sao không biết sao nó